ก็มีค่ะ เพราะว่าต้องบอกว่า เราอะเวลาเราไปคาราโอเกะกับเพื่อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไอ้เพลง 90 มันขึ้นมาตลอดอยู่แล้วอะค่ะ เพราะว่าเราเป็นเด็ก 90 เนาะ เราก็ จะแบบเวลาเลือกเพลงอะ คือเพื่อนเราก็สไตล์คล้าย ๆ เราที่เหมือนว่า เฮ้ย ทุกวันเนี้ยฉันก็ไม่ได้ฟังเพลงเด็กรุ่นใหม่ แบบไม่ได้ฟังแบบ บี-ยู-เอส อะ ใช่ พวกแบบ BUS อะไรอย่างเงี้ย เราก็ไม่รู้จัก อะ อย่าง Pixxie อย่างเงี้ย เราอาจจะรู้จักบ้าง เพราะว่า เออ เรา เวลาเราถ่าย Tiktok แล้วเราเจอน้อง ก เฮ้ย น้องเขาน่ารัก เราก็จะแบบ
อืม ค่ะ ๆ อ๋อ ก็คือเพลงใหม่ ๆ ก็ไม่รู้จัก เหมือน อา ค่ะ อ๋อ ใช่ มันจะมีแบบพวกเพลงดัง Tiktok อะไรอย่างงี้ แต่เราก็ไม่ได้ตามมากใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่เราก็จะได้แค่แบบเพลง 2 เพลงของเขาอะ แล้วมันก็จะได้แค่ท่อนที่แบบเขาตัดมาใน Tiktok เนาะ แบบจะไม่ได้ได้ทั้งเพลง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่า ดังนั้นน่ะ ไอ้เพลงรุ่นใหม่ ๆ ถ้าไม่ใช่แนวแบบอิ้งค์ วรันธร นนท์ ธนนท์ เจสเตอร์ อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะร้องไม่ได้ คือถ้าเป็นแบบ T-POP รุ่นเนี้ย คือเราร้องไม่ได้เลยจริง ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อะ ดังนั้นน่ะ พอเราไปเกะกับเพื่อนเงี้ย มันก็ส่วนมากมันก็จะกลับมายุคแบบเพลง 90 อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ ค่ะ อ๋อค่ะ ค่ะ อืม แต่พอเพลง 90 ขึ้นมาปุ๊บ นี่คือเรายังไงเลยคะ?
แล้วต้อง คือ ลุก ลุกด้วย เราจะมานั่งร้องเฉย ๆ ไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าอย่าง
<chuckles> เราต้องลุก <chuckles> คือมันเหมือนแบบว่ามีจิตวิญญาณพี่มอส พี่ทาทาเข้าสิงเลยไหมคะ? <chuckles>
ใช่ค่ะ คือ อะ ด้วยความที่ความโจ๊ะของเพลง ย ยุคนั้นน่ะ อย่างที่บอกว่า เขาพยายามจะทำเพลงให้มันคันสมองที่สุดอะ เหมือนแบบ ดังนั้นไอ้เพลงคันสมองมันก็จะเป็นเพลงแบบโจ๊ะ ๆ อะ แบบ เหมือนมันต้องลุกขึ้นมาเต้นอะแบบ ด้าดีด้าว โด่ดาดีด้าดีด้าว อะไรอย่างเงี้ย เออ คือมัน ใช่
ค่ะ ค่ะ อา อ๋อ ๆ คือ มันนั่งไม่ได้ ยังไงมันนั่งไม่ได้ มือไม้มันต้องออกใช่ไหมคะ?
ใช่ แบบว่าแบบ อา อย่างเพื่อน เงี้ย ทุกครั้งที่ไปอะ นางจะต้องแบบ ขอเพลงพูดอีกที อะไรอย่างเงี้ย แบบ แล้วแบบ แล้วจะมาร้องเพลงแบบพูดอีกทีแบบถือไมค์ แล้วก็ร้องเฉย ๆ มันก็ไม่ได้ไง มือมันก็ต้องไปแล้ว อะ พูดอีกที พูดอีกที แบบ อะ พี่ติ๊นา ใช่ นิ้วมันจะต้องแบบ อะ มาหมุน ๆ แล้ว อะ ฉันจะต้องมี 1 นิ้ว แล้วก็หมุน ๆ พูดอีกทีแล้ว อะไรอย่างเงี้ย คือมันจะมีแบบผ้า มีความโจ๊ะ อะไรของมัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ ใช่ ๆ ๆ ใช่ นิ้ว นิ้วต้องกางแล้ว <laughs> <laughs> อา อันนี้ถ้าร้องเพลงผ้าเช็ดหน้านี่ ก็ไม่ทิชชู่เกลื่อนห้องอาหารเลยเหรอคะ? <chuckles>
เราเป็นมือเปล่าได้ เราก็แกว่งมือเปล่าได้ แต่ว่า แต่ว่าคือ ก็คือต้องเป็นท่าไง ต้องมีท่าแบบสะบัด ท่าสะบัดผ้าเช็ดหน้า อะไรอย่างงี้ แล้วก็แบบ อะ ช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าก็ต้องแบบ อะ ย่อลงไปอย่างงี้ อะไรอย่างเงี้ย
อ๋อ <laughs> ค่ะ ต้องมีท่า <laughs> ซึ่งเราก็ร้องกับเพื่อนปัจจุบันเนี่ยแหละใช่ไหมคะ? ไม่ใช่เพื่อนตอนสมัยเด็ก
ใช่ ก็คือเป็นเพื่อนสมัยเด็ก ที่คบกันมาจนปัจจุบัน อย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ ใช่
อืม อืม ก็คือเหมือนได้ เหมือนได้ย้อนวัยด้วยนะคะ อย่างงี้ ในแบบไปอยู่สมัยมัธยม ที่แบบว่าเราสนุกสนานกัน

คือ ก็ต้องบอกว่าช่วงแรก ๆ อะ มันก็อาจจะไม่เชิงว่า เป็นเพลงที่เราชอบ แต่ว่ามันเป็นเพลงกระแส ณ ตอนนั้น ๆ อา อย่างพวกเพลง Grammy RS อะไรอย่างเงี้ย พี่มอส <laughs>
อ๋อ อ๋อ ๆ ๆ ๆ อา เป็นเพลงแบบว่าวัยรุ่นยุค 90
ใช่ ก็เลยแบบว่า อะ ก็จะมีพี่มอส มี อะ นุ๊ก สุทธิดา ถอนสายบัว อะไรอย่างเงี้ย อะ ก็จะแบบเป็นแนวแบบ RS Grammy ช่วงนั้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ ใช่แล้ว อ๋อ ค่ะ ก็จะเป็นเพลงแนวแบบ พอป ๆ น่ารัก ๆ หรือว่าสนุกสนาน อย่างงี้ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ คือต้องบอกว่าเพลงยุคนั้นน่ะ เขาจะพยายามหาประโยคที่มันแบบคันสมองอะ คือแบบเหมือนมันจะติดหู อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างแบบ อา ใช่ คือแบบว่า เป็นเพลงที่แบบอะไร เนื้อหาคืออะไรก็ไม่รู้อะ แต่ ก็เป็น แต่มันก็คือ
อา ๆ ติดหู <laughs> สรุปแล้ว คือ สาระ คืออะไร ใช่ไหมคะ อันนี้ก็ยังไม่รู้เลย แต่ว่าที่แน่ ๆ คือร้องเพลงได้ ฟังเพลงแล้วมันติดหู
ใช่ ๆ ใช่ อะ ก็ดูอย่างของนุ๊ก ส สุทธิดาอย่างเงี้ย ถอนสายบัว แบบทำไมอะ แบบการถอนสายบัวเลย คืออะไร อะไรอย่างเงี้ยแบบ
ค่ะ ค่ะ อา แล้วยังไง ทำไมต้องถอนสายบัวด้วย ยังหาเหตุผลไม่ได้จนถึงทุกวันนี้
เออ อย่างแบบ ใช่ อย่าง ทาทา อย่างเงี้ย แบบว่าแบบอะไรนะ แมลงตัวนั้นตัวนี้ มีเยอะมากมาย แบบอะไร อัน ไอ้พวกสิ่งพวกนี้ เราเอามาทำเป็นเพลงได้ด้วยเหรอ อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าแบบ ณ ตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิด ใช่ไหมคะ เราก็คิดตาม เราก็แค่ร้องเพลงตามเขาอะ แบบว่า เออ แบบ เออ ชื่อแมลง อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าแบบแมงมุม แมงมุม แมงมุมขยุ้มหัวใจ แบบอะไรอะ อะไรแบบ พอเราโตขึ้นมา อย่างเงี้ย เราก็มานั่งคิดแบบ เออ เขาแต่งเพลงอะไรเนาะ อะไร <laughs>
อา <laughs> แล้วยังไง ค่ะ ค่ะ <laughs> ค่ะ ซึ่งเพลงพวกเนี้ย ก็ยังร้องได้ จน อยู่จนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ?

ใช่ค่ะ ก็คือถ้าเหมือนกับว่า อา เราอะบังเอิญเปิด คือต้องบอกว่าเดี๋ยวเนี้ยเราจะไม่ค่อยได้ฟังวิทยุเท่าไรหรอกค่ะ เพราะว่ามันก็จะมีพวกแบบ Spotify หรือว่ายูทูบ อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ? อา
ค่ะ อ๋อ ใช่ ใช่ค่ะ ก็จะมีแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ที่เอาไว้ฟังเพลงโดยเฉพาะกันขึ้นมา
ใช่ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา วันไหน อา ถ้าเราไปอยู่บนรถ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางทีเราก็จะเปิดเป็นคลื่นวิทยุเนาะ อา ซึ่งหลัก ๆ อะ เราก็จะเปิด Green wave เขาก็จะชอบเอาเพลงเก่า ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มาเปิดให้ฟัง อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งถ้าเปิดมาเราก็ยังร้องได้อยู่นั่นแหละค่ะ มัน มันคันสมองไง มันอยู่ในหัว <laughs>
อืม ค่ะ อา ใช่ค่ะ ซึ่งก็จะชอบฟัง ชอบฟังแนว Green wave อยู่แล้ว เพราะว่าต้องการอยากจะฟังเพลงเก่าอยู่แล้วด้วย หรือเปล่าคะ?
ส่วนหนึ่งค่ะ เพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเราไม่ได้ฟังวิทยุใช่ไหมคะ เราก็จะไม่มีโอกาสได้ฟังเพลงของเด็กรุ่นใหม่ ๆ สักเท่าไร อะไรเงี้ยค่ะ มันก็เลยจะทำให้เราอะเหมือนกับว่าร้องไม่เป็นน่ะค่ะ เหมือนแบบ
อา ค่ะ อืม ฟังแล้วก็มันไม่อินตาม อย่างงี้ไหมคะ?
อืม อาจจะ อาจจะไม่เชิงอย่างงั้นน่ะค่ะ แต่หมายถึงว่าเราร้องตามไม่เป็น แล้วพอเราร้องตามไม่เป็น มันก็จะแบบ มันก็จะไม่สนุกอะ เหมือนกับว่าเวลาเราฟังเพลงในรถน่ะเราก็อยากแบบร้องเพลงตามไปด้วย
อ๋อ อ๋อ ค่ะ เราต้องได้ขยับปาก ขยับตัวตามไปด้วย อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ?
ใช่ เหมือนแบบ เอ๊ย เราจะต้องได้ร้อง ได้แบบว่ามีการโยกนิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ให้ ให้เรา ร่างกายเราตื่น
อืม ค่ะ อา ค่ะ

ก็ต้องบอกว่าตอนเด็ก ๆ อะค่ะ เราอะจะเป็นคนที่คุณพ่ออะ จะพยายามทำให้ครอบครัวอะ มีโอกาสได้แบบไปเที่ยวข้างนอกค่อนข้างเยอะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเนื่องจากคุณพ่อกับคุณแม่อะ เขาลำบากตอนเด็ก ๆ คือมาจากฐานะที่แบบไม่มีเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา
อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ก็คือชีวิตวัยเด็ก ก็ไม่ได้สมบูรณ์มา ใช่ไหมคะ?
ใช่ แล้วพอเขาอะสร้างฐานะกันเอง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็อาจจะรู้สึกว่า เออ อยากให้ลูกได้รับสิ่งดี ๆ อะไรอย่างงี้เนาะ เขาก็จะ ทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ย เขาก็จะพาลูกออกไปเที่ยวนอกบ้านกันตลอด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
ค่ะ อืม ก็ถือว่าคุณพ่อคุณแม่ คือเหมือน ชดเชยความลำบากตัวเองมา โดย กลับเหมือนแบบว่า ให้ลูกไม่ลำบาก แล้วให้ลูกได้มีชีวิตที่สนุกสนานมากขึ้นด้วย ค่ะ
ใช่ ประมาณนั้น เลยอะค่ะ แล้วระหว่างที่เดินทางเนาะ ในรถอย่างเงี้ยค่ะ คุณแม่ก็จะเปิดเพลงตลอด แบบว่าก็จะเอาแบบ
อ๋อ ก็คือเปิดในรถ อา ทีนี้เราก็หนีไปไหนไม่ได้แล้ว ต้องนั่งฟังอยู่อย่างงั้นแหละ ใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ แล้ว แล้วเทปหนึ่งอะ หน้าเพลงหนึ่งมันก็แบบประมาณเกือบ ๆ 10 เพลงใช่ไหมคะ? แล้วมันก็จะมีหน้า A หน้า B อะไรอย่างเงี้ย พอแบบ รัน หน้า A เสร็จอะ รัน หน้า B แล้ว ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนเทปอะ มันก็จะวนกลับไปกลับมา อย่างเงี้ยแหละค่ะ หน้า A หน้า B หน้า A หน้า B แล้วเราอะ ก็จะฟังจนเราร้องเป็นทุกเพลงเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ <laughs> อ๋อ อ๋อ แสดงว่า ทีนี้เราก็รู้จักเพลงเก่าเยอะเลย ใช่ไหมคะเนี่ย? คุณแม่ชอบฟังเพลงประมาณแบบวงไหนมั้งอะคะ?
ใช่ ก็อย่างที่บอกว่าจะเป็น ถ้าเป็นเพลงไทยนะคะ เพราะแม่อะฟังเพลงจีนด้วย อะไรอย่างเงี้ย ก็ถ้าเป็นเพลงจีน ก็จะเป็นพวกแบบของเติ้งลี่จวิน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่า ถ้าเป็นเพลงไทย ก็จะเป็นพวกรวมดาว นพเก้า ที่มันจะเป็นแนวแบบเพลงคู่อะค่ะ เพลงแบบผู้ชายผู้หญิงมาร้องคู่กัน
ค่ะ อ๋อค่ะ โอ้ ค่ะ ยกตัวอย่าง ๆ อ๋อ ๆ ค่ะ ๆ ถ้าเพลง นกเขาคูจุ๊ก <chuckles> ค่ะ
<laughs> ไอ้พวกแบบ "โน่นน่ะนกเขาคูจุ๊ก" อะไรเนี่ย อา ใช่ พวกเนี้ยก็คือเขาก็จะมีตลอด แต่ว่ามันจะไม่ใช่เป็นแต่เพลงแนวนี้นะ ก็จะมีแบบ เพลงต้อม เรนโบว์ เพลงอะไรอย่างเงี้ย อา ที่เขาแบบชอบ เขาก็จะมีด้วยเหมือนกัน อือ
ค่ะ แล้วตอนนั้นความรู้สึกที่เราฟังเนี่ย เรารู้สึกว่าเพลงพวกเนี้ย มันเป็นยังไงคะ? ความรู้สึกที่ตอนเราเป็นเด็กตอนนั้นน่ะค่ะ

คุณแม่กับพี่สาวอะ จะคล้าย ๆ กัน ก็คือแบบชอบฟังเพลง ชอบร้องคลอ แต่ว่า เขาจะมีความแบบ คีย์เพี้ยนนิดหนึ่ง เขาก็เลยไม่กล้าที่จะแบบออกแบบ ภายนอก อะไรอย่างงี้ ใช่
อืม อ้าว <laughs> อ๋อ เป็นนักร้องเสียงเพี้ยน อา แต่เราก็มั่นใจว่าเสียงเราก็พอโชว์ได้อยู่ใช่ไหมคะ?
เสียงเราดีค่ะ เพราะว่ามีคนชอบชวนไปแบบ อา ต้องบอกว่าตอนทำงาน อะไรอย่างเงี้ย ก็มีรุ่นพี่ที่เขาเหมือนแบบตั้ง แบนด์ ของตัวเองอะ เขาก็จะลากเรา ใช่ เขาก็จะแบบชวนเราไปร้องเพลง แต่ว่าเราอะไม่ไปนะ เพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ค่ะ เราถนัดเป็นการร้องคาราโอเกะ แล้วพอเราอะได้เคยลองไปซ้อมกับเขาอะ ที่มันเป็นแบบ ไลฟ์แบนด์ น่ะ เป็นดนตรีสดอะ มันยากค่ะ มันไม่เหมือนกัน
อ๋อ ในที่ทำงานเหรอคะ? อ๋อ ดีงาม อืม ค่ะ อ๋อ คือมัน เหมือนมันไม่มีใครร้องไกด์ให้ อะไรอย่างงี้ เหมือนคาราโอเกะหรือเปล่าคะ?
การแบบ คือดนตรีอะค่ะ เหมือนการจับจังหวะดนตรี อะไรอย่างเงี้ย มันจะไม่เหมือนกับเวลาเราไปร้องคาราโอเกะอะค่ะ คือการที่มันเล่นดนตรีสดกับ กับ กับเล่นคาราโอเกะ อะไรอย่างเงี้ย มันจะแบบ
อืม
การฟังจังหวะดนตรี การจับจังหวะดนตรี อย่างเงี้ย มันจะไม่เหมือนกันเลย แล้วแบบการเข้าเพลงให้ถูกห้องถูกคีย์ อะไรอย่างเงี้ย อา
อ๋อ ค่ะ อา ๆ ๆ เราอาจจะแบบว่า อาจ เรากลัวจะเป็นนักร้องนำ ก็คือร้องนำดนตรี <laughs>
ใช่ ๆ คือพอไปลองซ้อมครั้งหนึ่งอะ แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบ เออ มันไม่ได้ เพราะเสียงมันก็ดังด้วยเนาะเวลาทำพวก ไลฟ์แบนด์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยบอกว่าแบบ เออ ไม่ ไม่ ไม่ใช่แนว เออ เราขอกลับไปแนวคาราโอเกะเราเหมือนเดิม <laughs>
ค่ะ อ๋อ ก็คือ ก็ถนัดแนวคาราโอเกะ <chuckles> แล้วเคย เคยไปร้องแบบว่า ใน ในแบบ งานอื่น ๆ อย่างเช่น แบบคุณพ่อพาไป งานบุญ งานแต่ง อะไรอย่างงี้ เคยมีบ้างไหมคะ?